Mình thì, à, mình cũng giống như bạn thôi, đó là mình sẽ giúp gia đình trước, rồi tới bạn bè, rồi rồi tới là những người mà xa lạ. Thì thường những người xa lạ thì, à, thường mình sẽ giúp á là trẻ em nhiều hơn, cụ bà nhưng mà cụ bà mình ít giúp lắm, mình thường hay đi, a, mấy cái, kiểu, ơ, mái ấm gia đình đồ đó, mái âm mái mái ấm mà nhận trẻ em, ơ, mồ côi á. Ừm.
Ừm. Ừm, mình mình cũng vậy, đi mấy, ơ, cái chùa mà họ nhận, ờ, mấy trẻ em mồ côi á, ờ, mình mình giúp.
Ừm.